Fíjate que he estado tratando, porque creo que ya es tiempo, ya soy una mujer bastante madura, y y muchas veces me doy cuenta que permito que mi familia se entrometa demasiado en mi vida y en mis decisiones.
<chuckles> Ah, okey. Okey.
Eh, entonces, la verdad eh, necesito saber y necesito ver una manera cordial y que no lle acabe en un conflicto
Claro.
para poder poner límites con mi familia.
Sí, creo que es un tema bastante, eh eh, delicado, sobre todo porque, aquí, a todos nos pasa que que nos cuesta ponerle límites a a a estos familiares, ¿no? A la pareja, a tu círculo emocional más cercano, ¿no? Cuéntame, ¿Quiénes están involucrados y qué tipo de relación tienes con ellos?
Eh. Ujú. De acuerdo. Pues, mira, principalmente es mi mamá, primero era mi mamá cuando estaba más joven, pero ahorita es mi hermana.
Okey. ¿Es más grande que tú?
No, yo soy la mayor, yo soy la mayor.
Okey.
Entonces, es un poco, eh, complicado, mira, eh, nos llevamos 9 años para empezar, son muchos años de diferencia, entonces, pues, realmente, yo a ella la dejo cuando tiene 9 años, yo me voy a estudiar la universidad y vuelvo a vivir con ella cuando yo tenía 35 años.
Sí. Guau. Okey. Okey.
Y ella tenía 24 para yo tenía 35 para 36 y ella 24 para 25, ¿no?
Okey.
la verdad es que ella tuvo como ella es una persona, yo yo siempre he dicho que tiene, este, personalidad límite, no sé qué cosa, yo siento que mi hermana tiene eso, pero, vaya, nadie me hace caso, ¿no? Eh, ella tuvo un problema con su novio muy fuerte, eh, a tal grado que se armó un escándalo en una boda donde ella era dama y se peleó con él, fue la comidilla del pueblo y, entonces, de alguna manera, hasta yo le dije, vente a vivir conmigo a Ciudad de México, de lo cual estoy arrepentidísima, fue lo peor que pude haber hecho en mi vida, así.
Okey. <chuckles> Guau. ¿De qué forma de qué forma es esta relación que que te tiene al tope?
Ar. Mira, como te digo, yo no conviví con ella mientras ella iba creciendo, yo la dejé niña, y cuando vuelvo a convivir con ella, pues, ella ya era una mujer de 24 años. Entonces, pues me encuentro, para empezar, chantajes, ¿no?, eh, le decía a mi mamá, yo no sé por qué siempre le decía a mi mamá que, es que ella no era la sirvienta de la casa, que yo luego la quería agarrar de sirvienta de la casa. Lo que pasaba era que a mí en las mañanas no me da tiempo de lavar los trastes, soy una persona que le cuesta mucho trabajo levantarse. Entonces, como podía, me arreglaba, desayunaba, me iba y dejaba los traste. Yo nunca le pedí que los lavara ni nada, pero ella es de estas, eh, que tienen TOC, que quiere la cocina limpia y todo, y yo le decía: A ver, el departamento es mío"
Okey. Sí, claro. Guau. Okey. Okey. Claro.
"este departamento lo renté yo. O sea, si tú vienes aquí, no me vas a venir a poner reglas. Simple y sencillamente, deja los trastes ahí y yo, cuando regrese, los lavo, ¿no?". Entonces, ahí eran las primeras. Y, entonces, le prendía la mecha a mi mamá, y mi mamá siempre ha sido muy sobreprotectora con ella. Mi hermana tuvo asma de desde bebé, entonces siempre hay que cuidar a la niña, ¿no? Entonces, me de y y yo siempre he chocado mucho con mi mamá porque tenemos un carácter muy parecido, y y y yo siempre me la he revelado a mi mamá, siempre, siempre fui la rebelde de mi casa, eh, ni le hacía caso ni la volteaba a ver, me a iba para el otro lado y sanseacabó. Entonces, me la echaba a andar, luego venía mi mamá de visita y, de repente, mi mamá me pegaba unas regañizas cuando yo llegaba a las 6 de la tarde. "¿Y ahora qué pasó?", dij en lugar de que me recibiera con abrazos, porque había llegado a visitarnos, ¿no? "No, es que ya me dijo tu hermana que dejas los trastes". "Sí, y siempre los he dejado y no sé por qué se pone así, yo no le pido que lave nada". "Es que no puede vivir así". "Ah, es su bronca, ¿no?, es su bronca. Este es mi departamento y es su bronca, y si no le gusta, pues", o sea, imagínate que a los 3 meses yo ya empecé a decir: "¿Qué hice?"
Entiendo, sí. Okey. Cla. Okey. Guau. Claro, ujú. Claro. Sí, me ima.
"¿qué hice, no?". Bueno, eh, no te voy a hacer el cuento largo, eh, ella, en cuanto a lo laboral, nunca le ha ido muy bien, eh, yo, eh, al contrario, siempre he sido como muy estable en mis trabajos, ella no. Eh, tiene mucho esto de que ella es la más chiquita y, entonces, cree que en todos lados va a hacer su santa voluntad, no le sale y no dura en los trabajos, no dura. La despiden, la despiden, la despiden y, por lo regular, es por problemas de que no sabe respetar a la autoridad, ¿no? Entonces, eh, también me pasó, yo tuve un novio, eh, llegó un momento que le agarró tirria, teníamos problemas, yo también de tonta, que todo l se lo contaba a ella, le agarraba tirria y casi, casi no lo quería dejar entrar a la casa.
Sí. Órale. Okey. Guau.
Y yo así de: "A ver, a ver", y mi novio llegaba a visitarme, no pasaba nada más, porque yo siempre respeté la casa donde estábamos nosotras, ¿no? Entonces, yo le decía: "Oye, pero, pues, va a venir por mí, que pase en lo que me acabo de arreglar". "No, es que yo no lo quiero ver". Entonces, ahí es donde empiezo a preocuparme y es donde empiezo a decir: "Necesito poner un un hasta aquí". Yo lo que empecé a hacer, en algún momento, fue, dejarle de hablar. Llegó a pasar que, pasó un año sin que nos habláramos viviendo en la misma casa.
Claro. Claro. ¿En serio?
Te lo juro, porque para mí era más sano que estarme peleando con ella por tonterías, ¿no? Preferiría yo dejarle de hablar, total, la verdad, como yo tengo trabajo, yo voy, vengo, salgo, salía en la noche, salía con mis amigas, eh, salía con mi galán. Ella tampoco puede, eh tiene amigas, pero le duran 3 segundos, porque, este, ella es muy controladora. Entonces, este afán de controlar p ues, si yo no le hablé un año, imagínate personas que no son nada de ella.
Claro. Okey. Sí, claro.
Se alejaban totalmente, ¿no? Y de verdad, no es una mala persona, pero tiene ese problema de querer controlar a toda la gente que está a su alrededor, eh, y l te juro que fue han sido años y años y años de problemas con lo mismo años. Y de que mi familia también se mete y en q hacen mi mamá y mi hermana un equipo y, entonces, tengo a las 2 contra mí. Y a mi hermana le digo lo que quiero, pero con mi mamá no puedo, ¿sí me explico? <laughs>
Claro. Sí, efectivamente. ¿Sí, no? Tienes un poquito más de respeto, pues, por ella, ¿no? Porque es tu mamá. Ajá, la autoridad, como bien lo dices. Oye, ¿y cómo reaccionas? O ¿cómo reacciona? ¿Cómo reaccionas tú y cómo reacciona ella cuando intentas decir que no?
Por supuesto, es mi mamá. Así, e Eh, habla mucho, es de las que grita. Yo no soporto una persona que grite. Empieza a hablar fuerte, fuerte, fuerte, y ella es de las personas que lo si tú le contaste algo que te duele, te lo echa en cara en el momento que están peleando, y es algo de lo que yo más odio en la vida. No, no lo soporto, no lo soporto. Es es es un hábito que hay en mi familia, ¿eh?, porque mi mamá alguna vez lo ocupó, pero mi abuela también alguna vez lo ocupó, pero mi bisabuela también. Entonces, e eso es algo con lo que yo lucho y es una de las razones por las que yo no vivo en la misma ciudad que mi familia. Los amo con toda el alma y en las fiestas yo soy muy feliz estando con ellos, pero yo sé que no puedo estar más de 2, 3 semanas con ellos, porque ya, empiezan a pasar los límites, ¿no? Entonces, yo soy una persona que he aprendido que, a la distancia, también se puede ser familia, de alguna manera, ¿no? Y ahora que mis papás ya están grandes y que han necesitado que yo me vaya, bue el año pasado te puedo decir que me fui en diciembre y regresé hasta casi marzo a la Ciudad de México, porque mis papás necesitaban que yo estuviera allá. Y sí lo hago, con gusto, pero me tengo que ir porque, yo sé en qué momento traspasan ese límite, ¿no?
O qué o poner li Guau. Sí, sí, sí. Okey. Ajá. Claro. Oye, ¿y quién crees que sea, la figura de autoridad para ella? Eh, no eres ¿Nadie? No
Y dime. Nadie. Nadie, ni mi mamá, ni mi mamá puede con ella. Yo q yo siento que aquí el tema es que ya es una mujer mayor, ya necesita ir a terapia, no lo entiende, y la vez que fue, eh, se la pasó o sea, descubría que todo era culpa de mis papás y lo que hacía era hablarles a mis papás y de echarles la culpa de lo que descubría con la psicóloga. En entonces ella es una pri persona muy complicada, muy difícil de vivir. Muy difícil de vivir.
Okey. Guau. ¿Y tú crees que que puedes hacer algo? O sea, ¿tú crees que de alguna forma puedes solucionarlo? ¿Que puedes cambiarla, que puedas ayudarla a mejorar? O sea, ¿tú crees que que seas tú, la que la que pueda ayudarle?
No. No, se tiene que ayudar ella misma, me queda más que claro, ¿no?, y, por ejemplo, la lo único bueno que ha pasado últimamente fue que, cuando fue la pandemia, ella se quedó con mis papás, yo me regresé a trabajar y de ahí, eh, ella ya decidió salirse después de 3 años, porque también era complicado estar con mis papás, eh, se fue a vivir a otra ciudad, se fue a vivir a Puebla, y entonces, de repente viene aquí y se me queda como 2, 3 meses, pero ya se queda más tiempo en su casa sola.
Ah, muy bien. Sí, no. Yo creo que, principalmente, eh, todo todo lo que tú puedas decirle o quieras decirle a esas personas familiares que tienes, eh, esa cercanía tan grande de de cariño y con el corazón, eh ,creo que hablarles, eh, claramente, ¿no?, sí, a veces nosotros intentamos hablarle a nuestra familia con rodeos, para no herir, para no lastimar, para, este, disfrazarles las cosas, ¿no?, porque, pues, te da temor herirlos, ¿no?, o que se sientan lastimados. Pero definitivamente creo que la forma una de las formas que pudieran ser más efectivas, y sobre todo con los familiares, es ser directos, con mucho cariño, con mucho respeto, pero directos, ¿no?, eh, sin sin temor a a lastimarlos, porque tú ya de entrada, cuando sabes que vas a hablar con una persona de tu familia, sabes que hay m mucho amor de por medio, entonces, sabiendo que tienes tanto amor de por medio, debes de ser un poquito directa o podrías ser más directa sin temor a herirlos, porque lo estás haciendo con todo el respeto y con todo el cariño, eh, disfrazar las cosas a v a veces nos mete en camisa de 11 varas, ¿no?, eh, porque, eh, empiezas a darle vueltas y empiezas a confundir las cosas, y entonces algo que querías decir, ya no lo dijiste porque l claramente porque lo disfrazaste, y entonces la gente puede no entenderlo o malinterpretarlo. Entonces, eh, usar las las palabras concretas y directas con todo el amor y con todo el respeto, pues, creo que podría funcionar.
Sí. Sí. Exacto. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Claro. Sí. De acuerdo. Sí. Okey, pues, la verdad es que te agradezco, y sí, sí lo voy a intentar, hablar con ellas y decirles, pues, obviamente, ¿no?, que qué es lo que está pasando, que hay maneras en las que pueden entrar en mi vida y decidir y hay maneras en las que no. Pero, obviamente y y que sepan que siempre los voy a querer y que siempre van a contar conmigo, pero que yo pinto mi raya, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues, te agradezco mucho la confianza. Gracias por platicar conmigo.